Okay, ähm, also das hört sich auf jeden Fall schon mal nach 'nem sehr coolen Job an. Ähm, wie viele Fragen stellt ihr normalerweise so? Dauert das wirklich nur so 10 Sekunden? Also ich habe gehört, dass Okay.
Ne, ne, ähm, <chuckles> ne, ne, also, das dauert also, wir haben meistens 8 Fragen oder 10 Fragen, irgendwie sowas. Und, ähm, das ist, äh, dass quasi manchmal wir sprechen ja die Leute an und fragen halt: „Möchten Sie daran teilnehmen?“ Und wenn die aber dann so frech antworten und sowas sagen wie: „Ne, mich brauchen Sie gar nicht fragen.“ oder so 'n Quatsch halt halt dann sowas meine ich halt, und das ist dann aber auch so also meine Umgangsform damit ist halt aber auch ich lache die halt an, ich wünsche denen halt noch den allerschönsten Tag ihres Lebens, und
Ja. Ja, klar. <laughs> Ja. <laughs> Das ist das Beste.
ja, und dann ähm, lasse ich die auch in Ruhe, und die lassen mich ja auch in Ruhe in der Regel. Ich hatte letztens einen Fall, das lief 'n bisschen länger als jetzt nur diese paar Sekunden. Ich weiß nicht, ob du ob ich den erzählen soll. Ach ja, ich fand den schon lustig.
Ja, klar. Also, ich persönlich würde es gerne hören, natürlich.
Ja, also, das war so 'ne Frau, die saß im Rollstuhl aber diese großen Rollstühle, also, diese elektrischen, nicht diese normalen. Und, ähm, ja und die hat halt ähm, stand dann halt draußen und statt dann irgendwie nett zu fragen: „Hey, können Sie mir bitte die Klappe runtermachen“, kam halt direkt so: „Ey, Klappe runter!“ So. Und dann dachte ich halt schon so: „Oh Gott, oh Gott, was ist denn mit der los?“ Und dann ist sie halt versucht, hoch zu hat sie versucht, ähm, da irgendwie über die Klappe hochzukommen, und ist halt so es war halt rutschig, und dann hat sie gesagt: „Die Blätter, das liegt an den Blättern.“ Und du hast halt so runtergeguckt, und da lagen halt keine Blätter oder so. Also keine Ahnung, was mit der war. Und dann haben wir halt alle gelacht, und dann kam halt noch von der so: „Lacht nicht so blöd!“ Und dann war da auch noch so 'n Mann der hat auch versucht, sie dann anzuschieben und dann so: „Finger weg da!" Und wa so lustig, und, ne, das Interview also, ich wollte dann
Ja, ja. <giggles> Ach, du Kacke. Ja. Ach, scheiße.